Minsan kailangan mo lang na may may makikinig sa 'yo, oo.
Makikinig. Tama, tama ka.
Siguro, may ano, eh, kumbaga siyempre may kan'ya-kan'ya tayong mga pinagdadaanan 'no?
Mm. Opinyon, oo tsaka, yun nga nararanasan.
Maaaring nakikita mo 'yong tao na 'yon, masaya, isang araw nakangiti, pero pag-uwi ng bahay hindi mo rin alam kung 'yong tumatakbo sa i sa utak niya 'pag mag-isa na lang 'di ba?
Mm. Mismo, hindi kaya nga, eh, ma mabigat pala yung dinadalang problema 'no?
Hmm. Mhm. Kumbaga, hindi lang niya pinapakita.
Tama. Mm, ikaw ba? Ah, pa'no mo mapapakita sa iba na talagang nakikinig ka ng mabuti, kapag halimbawa nag-uusap kayo tungkol sa problema?
Hala. ano, siyempre 'yon nga, all ears ka sa kan'ya, 'di ba, pakinggan mo muna, sabihin mo, "Sige, sige, k'wento mo lahat diyan labas mo lahat."
Mm. Hmm, mm. Maganda naman nga 'yun. Hmm, ilabas mo lahat 'no? Galing.
Kwento mo lang, kwento mo lang 'pag-ka pagsabihan mo, sige. Time ko na ba? Ako naman? Gano'n na lang. 'Di ba?
Mm, tama, respeto din sa, ano 'no sa alam yung parang ano niyo.
At least, nailabas niya na. Wala na. Tapos ka na. Okey na, nailabas niya na. Ah, oo.
Mm, mismo, mm. Tapos tas' hug 'no, sa 'min kasing babae pag ganyan talaga may hug, para ma-less yung ano, na nararamdaman niya talagang Mm. <laughs> Oo, oh, samin kasi hug lang okay na, oh mabuti 'no mabuti.
Totoo 'yan, totoo 'yan. Babae. 'Pag lalaki, inuman na. <laughs> Mabuting usapan, oo, babae rin umiinom din, madami din. 'Di ba?
Oo, kahit ako umiinom din naman ako talaga pag may problema, kaso ang nangyayari kasi minsan ano, eh, kinabukasan naman yun at 'yun pa din 'yung problema, eh, hindi naman nabago, nailabas mo lang nga totoo.
Oo. Ah. Mag-i mag-i-iyakan 'no?
Oo. <laughs> 'Pag-gising mugto 'yung mata.
Iiyak tapos dina oo ta's, ano bang nangyari kagabi, nagwalwal ka, eh. 'Di ba? ay ay ganun lang talaga.
Hay, mm. Mm, 'yun na. Pero ano, uhm. Mm. Masarap talaga kapag halimbawa may nakikinig, kasi nararamdaman mong hindi ka nag-iisa talaga, 'yun 'yung magaling. Mm.
Mhm. Totoo 'yan, merong ano, alam mo meron kang ma masasabihan, oo. At 'yun, dahil lumalakas na yung ulan 'no parang ang sarap ng magpahinga. <laughs> Maraming salamat sa ano 'no, sa mga naibahagi mo ngayong gabi at marami akong na
Makakapitan. Mm, tama. Mm. Kaya nga, eh, paano muna ano? Mm. salamat din sayo, kasi natuto ako din. Oo, <chuckles> ingat ka.
Hmm. Oo, ingat ingat lagi at ah maraming salamat, oo, oo, God bless, God bless. Salamat. Paalam, paalam.
Magpahinga na. Mm. Paalam.

Oo.
Kailangan niya na i-release 'yong ano, 'yong mga issues niya anong s
Mm. Oo.
siya magsalita, tanungin mo.
Mm.
Ah, puwede ba akong mag-comment, puwede ba akong kailangan mo ba ng judgment ko? Kailangan mo ba ng, ah, payo ko, advice advice ko o opinyon ko? Kasi kung hindi, okey lang.
Kaya nga. Mm, oo, kailangan mo ba ng, ano, ng ng ano, 'no, opinyon? Tama. Hmm, makikinig lang ako gano'n. Tama.
Napakinggan ko na 'yong side mo, 'di ba? Sabihin mo lang sa'kin kung kailan mo ‘ko gusto mag magbigay ng opinyon, 'di ba? Oo, huwag huwag 'yong huwag 'yong basta ka na lang, dadakdak din ‘no, oh, 'di ba. Parang Mm.
Hmm. Mm, tama ka naman nga kasi Sisingit, 'no? Oo, kasi minsan nga, ano, eh, ah, mayro'n din kasing nag-o-open up na hindi naman alam mo 'yong, wala, parang 'pag may nagsabi ka ng sa kaniya, malay mo hindi niya magustuhan 'yong sinabing 'yon sa halip na ma-release 'yong problema niya, nangyari nadagdagan lalo kasi, alam mo 'yon, parang nao nag-overthink pa lalo sa halip na nakatulong ka. Mm, gano'n. 'Di ba?
Hmm. Mm. Ay, op oo, nai naig Mm. Tama 'yon, yon nga, eh. Kaya kailangan kumbaga bigyan mo siya Hayaan mo muna siya, sige, ‘pag nagsalita siya ay
Mm. Oh, oo, pakinggan.
Mga issues niya, hinga niya lang muna. Tapos 'yon nga, comment, huwag ka muna mag-comment hayaan mo muna siya.
Mhm, maganda talaga 'yan, makinig. Mm, kasi alam mo ako
Ay oo, pare naman 'yon, eh.
Mismo. <scoffs> Kasi, ano, sa'kin kasi, ah, talagang nangyayari 'yan, 'yong nag-o-open sa'kin tapos, magkaaway sila parehas ko kaibigan. Ang ginagawa ko talaga diyan pa parehas ko sila pinakikinggan kasi, 'di ba, magkaiba naman 'yong kuwento no'ng isa, do'n sa isa. Ta’s ang ang ending pala siyempre do'n sa kuwento ng isa kong kaibigan masama 'yong isa. Vice versa, oo. Pero ang nangyari pala nagka-ano lang sila, hindi lang talaga nagkaintindihan, 'di ba, 'pag gano'n mapapag-ayos mo, mm. Kausapin mo parehas.
Mm. Mm. Oo. Mm. <chuckles> Oo, oo. Misunderstanding lang. Ah, ang masaklap, ang mahirap niyan
Mm.
Ah, baka sa huli sila magkaayos ikaw, ikaw maging kaaway pa nila.
Kaya nga, ayun nga ang inaano ko din minsan, hindi maganda. Kaya dapat kausapin mo talaga sila parehas wala kang kakampihan. Kasi 'pag may kinampihan ka diyan, siyempre mafi-feel no'ng isa na nale-left out na siya, na ayan, kina nagkakampihan sila. <scoffs>
Kung mayroon kang masabing hindi maganda, 'di ba? Mm. Mm. Hmm. Al un unless magagawa mo sila total kaibigan mo pareho, "Halika nga dito. Ikaw dito ka, ikaw dito ka. Umupo kayo. Face to face tayo." Oo, oo, parang gano'n. "Sige anong issue mo sa kaniya? Ikaw ano 'yong issue mo sa kaniya?" Puwede kung gano'n, 'no? Kaya lang baka mag-abot do'n. <laughs> Ba maging referee ka.
Oo, po oh, 'yon na. 'Yon ang maganda, peacemaker, 'no? Mhm. Tama, maganda 'yon. Mm, para magkabati. Mm, bati-bati na uli. Mm, ganda ganda kaya no'ng, ano mm, na nakikinig na, alam mo 'yon, parang di hindi ka maiilang magkuwento kasi alam mong may makikinig sa 'yo na hindi ka ija-judge, ang sarap kasi pakiramdam 'pag gano'n, eh. Mm.
Mm. Mm. Totoo 'yan.

Mm, tama naman nga, eh.
Ikaw yung ikaw nagmagaling. 'Di ba, eh, hindi mo inantay 'yong 'yong 'yong ano ko, 'yong will ko na gagawa ako ng way para magkaayos kayo, 'yon.
Mm. Mm. Oo.
Yon, 'di ba? Iba yung merong divine intervention.
Tama. Oo mismo. Kasi ano din, eh, maganda din yung halimbawa nagsi-seek din talaga tayo ng help kay Lord kasi syempre gabay talaga 'yan, eh, para alam mo yun, umano, gumaan talaga yung pakiramdam natin na maibsan talaga yung galit kasi iba pa din yung may spirituwal na ano ka talaga, na paniniwala, mm.
'Yan, totoo. Hmm. Totoo 'yan, totoo 'yan. Hmm. Totoo 'yan. At tsaka m ang maganda dun, kaya hindi m Ayun, hindi ka prepared.
Oo. Oo.
Bigla na lang 'yan, 'eto na, 'eto na.
Mm.
'eto na. Wala ka, wala kang explanation ma masasabi, speechless ka. Parang gusto mong maiyak, gusto mong matuwa na hindi mo maintindihan 'no. Oo, parang alam 'yon, mapapasabi ka ng, "Thank you Lord," 'yon na lang sasabihin mo.
Mm. Mm, sumabog, oo.